آآ، في خانة إن أنا ما يتفهَمش آه، إن أنا باطلُب حاجة برّه الشغل مثلًا أو حاجة زي كده، ف فأنا مش عايز بالضبط آه، فأنا مش هاقعُد هابدأ بقى من أول وجديد برضه، وعارفة هافهِّم المدير الجديد ظروفي إيه وإلتزاماتي إيه و حياتي العائلية والشخصية، ده برضه شيء بيبقى مُحرِج شوية برضه.
ما يتفهّمش بقى، ما يتفهّمش وضْعك. آه. آه يبقى ليه فِكر تاني. إمم، إمم، إمم. آه، فهَمتك، يعني آه، آه، فاهماك وحاسّة بيك، الوضع م بيبقى آآ، أنت مُتخوِّف، يعني آآ، التاني فاهمك آآ، الشخص الأو المديرالأولاني فاهمك، فاهم ظروفك، فاهم وضْعك، آآ، عارف أنت عايز إيه، آآ عارف إلتزاماتك، عرَف شُغلك كويس ودرَسه آآ، بالنسبة له شاي شايف كلّ حاجة، فالتعامل معاه بالنسبة لك كان سهل، مش بتحتاج تشرَح، لكن الجديد لسه بقى هتتعرّف عليه ويتعرّف عليك و آه، عَندك حق، عَندك حق.
إمم، فهمتِك، آه. أيوه. آه. بالضبط آه. بالضبط آه، يعني أنا مش عارف في إيه، زي ما باقول لِك على ما تعوّده يعني على ما تتعوّدوا على بعض وعلى كده، الموضوع هياخد وقت ولحد بقى ما يفهَم أنا فعلًا شخص ملتزِم، مش باطلُب طلبات كده على الفاضي، التاني خلاص عرِف بقى إن أنا ملتزِم وإن أنا باحب الشغل وإن أنا كده، فلما باطلُب طلَب فكان يعني طبعًا بيوافق عليه بصدر رحِب جدًا يعني، فده اللي بيخل آه. بسهولة، بسهولة فعلًا. إمم.
إمم. آه، بيبقى ت بسهولة، المعاملة فيها سهولة، آه فهَمتك، آه، آه، عندَك حق بصراحة إن أنت تبقى متضايق أو الموضوع ده يأثّر فيك ويبق يخلّيك تبقى آآ زعلان أو مخنوق. أ طَب أنت ما حاولتش تعرَف ليه ليه بيحصَل تغيّيرات عَندكم كتير كده في المديرين، ليه الوضْع ده على طُول؟
إمم. والله مش عارف، سياسة شركة بيقول لك بقى عشان ما إيه، ما يقعُدوش بقى ي يعني مش عارف سياسة شركة بقى عشان ما يتعوّدوش على بعْض مثلًا ويبقى في بينهم آآ، آه يعني مثلًا، طبعًا عارفة أنتِ اللي هو إيه، فس سياسة فرّق تسُد يعني، اللي هو كلّ شوية يبدّل ده يحُط ده، ي يلعبوا زي الإيه، زي الشطرنج كده، يجيب ده هنا وده هنا وده هنا كنوع من أنواع الإيه، إن تغيير الروتين وتغيير ال الإدارة، عشان كمان ما يتعوّدوش على بعْض، ولو في مثلًا آآ، مثلًا مدير بيسيّب لموظف والَّا مظ موَّظف آآ، بيعتمد بفترة ب بش ب بشكل كبير أو فترة كبيرة على مدير، فلأ يوقّفوه شوية وي ويخلّوا آه.
ياه! إمم. إمم. ما يبقاش في علاقة شخصية بين ال بين المدير وبين الأفراد. آه، آه.
آه بالضبط كده، بالضبط، مع إننا ما عندناش حاجة يعني ليها علاقة بالفساد أو حاجة، هو كلّ الموضوع بس إن المدير ده بيريّحني في الشغل، أنا ب ب بادِّي له النتايج اللي هو عايزها، لمّا بيطلُب منّي حاجة زيادة باعملها وعلى على ع بصدر رحِب، فأنا خايف بقى المدير الجديد ده لمّا يطلُب منّي حاجة زيادة ما اعملهاش، ما أنا بقى مش متعوّد عليه فاهمة، فالصراحة مش عارف يعني أعمل إيه طيب، أتقبّل الوضْع ده إزاي أو والّا أطلُب مثلًا نقلي للمدير القديم، والّا وخايف وده يتفهَم غلَط برضه.
إمم. آه.